Mm, so kapagka po mga birthday-birthday ang tradisyon naman dito sa amin, sinasalubong namin ng madaling araw, 12:00 midnight. So, dun po kami naghahanda. So, minsan siyempre sa picture, yung mga mukha antok yung mga buhok magugulo kasi nga ginising, eh, gumising ng 12:00 para lang kumanta ng happy birthday at mag-blow ng cake ta's kakain. Eh, dapat kumpleto para naman masayahan yung may birthday kahit na napilitan yung mga kasama sa pamilya na iba, <chuckles> so ganun na lang, ganun yung tradisyon namin. Tapos pagka minsan, ah, ayun um, nag-swi-swimming kami ganyan, yung isa rin yun sa hilig naming gawin, yung mag-swimming-swimming kapag may mga espesyal na okasyon, ayan. So, kain-kain, mahilig kumain yung aming pamilya, kain, nood ng movie gay kayo rin po?
Oo. Ah, kaya. Oo. <chuckles> Oo. Oo. Ah. Ah <laughs> Oo. Oo. Oo. Ay. Oo. Naku kami rin. Oo, masarap kumain talaga, oo. <laughs> Totoo.
Wow. Totoo, food is life 'di ba? Eh, yung mga kasama ko po dito sa bahay lahat sila lalaki, ako lang ang babae.
Ah. <laughs>
So, 5 sila at yung 2 kapatid ko, 3 pinsan, ako lang yung solong babae sa magpipinsan so, lahat sila matatakaw kumain, mga lalaki.
Oo. Oo. Ah. <giggles> Ah.
Kaya kailangan sabayan.